Assolutamente sì. Uhm, in generale, uhm, quello che ti posso dire è che ho notato una differenza, uhm, anche fisica, perché comunque sia, uhm, con lo stress molti muscoli erano sempre in tensione, sempre come se, sul chi va là. Invece, nei momenti nei momenti in cui ho iniziato questa questo corso, comunque sia, ho cominciato a sentire anche il corpo più rilassato oltre alla, uhm, alla mente e questo comunque sia poi ha portato delle conseguenze positive per quanto riguarda il sonno, per quanto riguarda i pensieri, per quanto riguarda la concentrazione, quindi ha avuto soltanto benefici diciamo, ecco.
Mh. Ah. Certo. Ah-ah. Tu hai notato una differenza tra, uhm, la l'attività che f che hai detto che hai avevi già provato, lo yoga ne nel, mhmm, insomma nei tempi passati? Hai trovato una differenza di come lo stai affrontando adesso? Magari con più maturità, con più ricerca, co più attenzione da quan da qua da come lo diciamo l'hai affrontato in precedenza?
Mh-mh. Sì. Assolutamente sì. Infatti, ehm, diciamo che, m m'ha proprio le 2 classi, ehm, erano proprio diverse. Quando l'ho fatto anni fa, uhm, mi sembrava, uhm, diciamo sì, mi serviva comunque per rilassare, perché comunque penso che, ehm, 1 ora, 1 ora e mezza di rilassamento personale tutti lo dovrebbero fare nell'arco della giornata, ehm, però però lo vedevo più movimentato, ecco, più sono più, diciamo, posizioni.
Mh. Assolutamente, certo. Okay. Meno intimo, meno rilassante, era più una questione fisica, questa invece la trovi più un approccio anche mentale.
Esatto, esatto. Esatto, esattamente. Esatto, invece, qui, uhm, sarà che questa volta lo sto affrontando per, uhm, diciamo, per "scacciare", tra virgolette, una proble esatto, per una problematica, ehm, qui lo vedo più rilassante. Anche l'insegnante, appunto, magari sarà che avrà più esperienza e quindi sa come trattare, uhm, le persone che sono lì presenti, quindi qui lo vedo molto più rilassante, lo sto affrontando co più maturità, più con calma, ehm, rispetto al corso che seguivo anni fa, ecco.
Mh-mh. Necessità, ecco, Sì, sì, sì. Certo. Sì, sì, sì. Quindi ti capita, nel nel n non so quante volte lo frequenti a settimana, ma ti capita, quando sei a casa, di trovare quel momento speciale per te, proprio grazie a questa nuova attività che hai intrapreso?
Mh-mh.

Allora, prima di tutto, uhm, ho riscoperto, <chuckles> diciamo, ehm, del tempo per me stessa, per stare da sola, ehm, quindi questa è la prima cosa, diciamo, positiva. La seconda cosa, mhmm, molto importante è che mi ha aiutato, e mi sta ancora aiutando a, uhm, diciamo, a imparare a respirare per bene, perché molte volte lo diamo per scontato, no, e invece ci sono dei momenti, magari di forte stress in cui la respirazione è fondamentale, quindi, uhm, ehm, lei comunque sia, mhmm, ci sta aiutando appunto a far conoscere diverse tecniche di rilassamento, di respirazione e questa cosa comunque sia, uhm, quando non c'è lezione, mi dovesse capitare, insomma, di di di, uhm esatto.
Ecco. Ah-ah. È vero, è vero. Certo. Mh-mh. Ecco, di sentirti in un momento di stress, di ansia, la la cosa che fai è portare l'attenzione al respiro, al corpo, quindi anche una forma di diciamo auto, uhm, meditazione, di autocontrollo.
Oh Sì. Sì. Esatto. Esatto, esatto, sì, sì. Lei, mhmm, ci e ci ha, mhmm, ci insegna, ci ha insegnato e ci insegna, diverse tecniche, e quindi, quando magari, mhmm, mi succede a casa o da qualsiasi altra parte, comunque, uhm, metto in atto quello che che mi mi consiglia, ecco.
Che ti viene tra che ti è stato trasmesso da questa insegnante. E senti, e questa questa attività che stai facendo, uhm, a parte il fatto di gestire lo stress, hai notato anche una differenza nella qualità del tuo sonno, nella qualità dei tuoi pensieri, nella gestione proprio della giornata, nel suo complesso?
Esatto, sì. Mh-mh.

Allora, <chuckles> diciamo che, ehm, l'odore all'interno della stanza dove pratichiamo yoga che mi fa rilassare tantissimo, ehm, è quando viene acceso il il palo santo. Ehm, è molto fo molto fo sì, è molto forte, ma comunque sia ti fa rilassare tantissimo. Ehm, quindi sì, diciamo che appena entro e sento questo odore, mhmm, già comincio il
Ah, beh, un odore molto, molto avvolgente, sì. Già sai che ti predisponi a quella forma di rilassamento.
All e esatto, esattamente, sì, sì, sì. E quindi
Beh eh, in effetti poi le ehm, coinvolgere i sensi è la forma più travolgente, no, di di di di sì, avvicinare, quindi odori, su m mette anche della musica la la tua insegnante?
Sì, eh. Sì, sì, mh. Sì e mette sì, sì, mette della musica, alcune volte, non sempre, altre volte si mette a suonare la campana tibetana; ehm, quindi sì, sì, comunque cerca di coinvolgere anche i nostri sensi. Poi, comunque, ehm nella mhmm, nella sala siamo persone di diversa età, no: ci sono magari io che sono ehm, dalla più giovane fino alla più anziana; ehm, e quindi, uhm, ci confrontiamo anche a fine lezione, quindi ci diciamo che cosa abbiamo sentito, come come l'abbiamo sentito. Quindi è bello anche confrontarsi con persone che sono più grandi di te, no, che hanno un'altra routine, qui quindi gua anche questo è molto bello.
Mh. Ah beh, bello. Certo. Ah-ah. Le sensazioni che avete sentito. Certo, assolutamente. Ecco, a proposito di questo: tu come la lo inserisci nella tua routine quotidiana? Quindi come ti ritagli questo spazio e che spazio è nel momento della giornata?
Mh. Allora, e ehm, in teoria, ehm, ci sono 2 opzioni: ehm, o la mattina o il tardo pomeriggio/sera. Ehm, io ho deciso di partecipare a quello del tardo pomeriggio, perché credo che comunque sia, affrontare l'intera giornata, poi arrivare lì e rilassarti, tornare a casa e farti soltanto la doccia, e esatta esattamente. Quindi sì, ho preferito quella del tardo pomeriggio e lo frequento 2 volte a settimana; ehm, quindi se fosse per me andrei tutti i giorni per esatto, tutti i giorni perché veramente. <clears throat> Sì.
Sì. Ah, ehm, lo trovi molto utile, certo. Mh-mh. Tutti i giorni. <chuckles> Senti e se dovessi ti faccio un'ultima domanda, e se dovessi mhmm, immagino che tu condivida con i tuoi amici, con i tuoi familiari questa questa nuova attività che ti sta facendo veramente bene e questa cosa è molto bella, che ti faccia bene a te, sai che hai trovato ritrovato il piacere di stare con te stessa; e e tu come come convinceresti diciamo, come trasmetteresti la bellezza di questa attività, di questo tipo di meditazione a una persona magari che non la conosce? Come gliela descriveresti?
Sì. Sì. Mh-mh.